Aku, tuh, lagi sedih banget, nih. Karena aku, tuh, lagi mengingat kejadian-kejadian yang gak ngenakin banget, nih, akhir-akhir ini, gitu. Dan aku cukup bingung gitu cara mengatasinya gimana.
Oh. Kenapa, tuh?
Iya, jadi, eee, mungkin sekitar 2 bulan lalu gitu, ya, di mana, aku, tuh, punya tawaran pekerjaan di luar kota gitu, ya, dari tempat aku tinggal sekarang.
Oke.
Dan di luar kota ini, tuh, ada sebetulnya ada tempa ada rumah s saudaraku gitu. Dan kebetulan juga dia dia tinggal di situ, gitu. Eee, aku, tuh, pengen yang namanya kayak menumpang sebentar sampai aku menemukan, eee, apa ya, tempat tinggal seperti kos gitu, ya, atau mungkin kayak, eee, kontrakan gitu, ya. S tapi, eee, dia, tuh, kayak menolak mentah-mentah gitu. Dan juga, eee, aku, tuh, kayak bertanya gitu, eee, kenapa ya. Padahal, tuh, sebetulnya di rumah dia, tuh, eee, rumah dia, tuh, cukup besar dan ada banyak ruang kosong gitu. Sehingga aku, tuh, kayak cuman pengen, eee, numpang 1 sampe 2 hari aja gitu, sampai menemukan tempat tinggal yang baru, gitu. Karena berhubungan dengan pekerjaanku, kan. Hingga pada akhirnya, tuh, eee, dia, tuh, kayak enggak ngasih alasan aja kayak
Tempat, lain. Mmm. Oke.
cuman kayak daw eee, jawaban dia, tuh, kayak, "Iya, ya, nanti mau dipake untuk ruangan ini, untuk ruangan ini," gitu. Terus kata aku, "Eee, aku cuman numpang 1 sampe 2 hari, kok, enggak perlu ada kasur atau mungkin, eee, kayak tempat tidur atau lemari, itu enggak perlu aku. Seadanya aja enggak apa-apa," kata aku, tuh. Karena aku cuman butuh wak sebentar aja gitu, untuk mencari tempat tinggal baru. Dan, kebetulan, tuh, ibuku ada di situ juga gitu, dan ibuku juga melakukan hal yang sama gitu. Kayak, eee, "Udah kamu enggak usah di sini," katanya, "kamu cari aja sendiri," katanya, gitu. Sehingga pada akhirnya, tuh, karena, eee, apa ya kebetulan aku juga sudah menikah, ya, dan aku, tuh, ngerasa kayak punya tung punya tanggung jawab yang besar gitu, ya, untuk menafkahi keluargaku dan ketika aku sedang berjuang entah kenapa, kok, rasanya dikhianati seperti ini, gitu.
Oh. Oh, gitu. Iya. Oke. Berarti, Kakak ke luar kotanya itu, bersama ibu dan keluar istri Kakak, gitu? Atau gimana?
Dan, padahal ya? Enggak, aku keluar kotanya itu sendiri. Ibuku dan saudaraku tuh, tinggal bersama, gitu. Jadi, ketika aku pengen menumpang, rupanya ditolak mentah-mentah dan kayak, nggak ada alasannya, kayak ditolak aja, gitu. Padahal sebenarnya, di satu sisi kan aku sedang berjuang ya, untuk kayak menafkahi keluargaku, juga berjuang untuk kehidupan keluarga kami, gitu. Tapi, ketika aku cuma butuh waktu 1 sampai 2, hari gitu ya, itu kenapa, rasanya tuh, eee, kenapa ditolak, gitu. Dan, aku nggak alasannya juga nggak dapet alasan yang jelas, gitu. Eee, tapi nggak papa, gitu. Pada akhirnya, aku kayak, eee, bahkan kayak, aku tuh, tinggal di mesjid sementara, gitu ya, sambil kayak me mengurusi pekerjaanku, kayak mulai dari pindahan dan juga kayak, ah, eee, ak bekerja, gitu. Bahkan aku sempet kayak lama tinggal di kantor, gitu ya. Eee, selain untuk mengenalka mengenal pekerjaanku yang baru, aku juga ke sempet kayak, apa, mikir tidur di kantor aja, ya. Cuman, karena sempet, eee, nggak enak, akhirnya aku pindah lagi ke mesjid, gitu. Selama 2 hari, aku tinggal di mesjid. Dan, eee, pengalaman ini benar-benar bikin aku sakit hati, dan, kayak kecewa banget, gitu ya. Kenapa ya, ketika aku lagi butuh-butuhnya, dan juga, selama ini aku nggak pernah ganggu keluargaku, gitu. Minta ba eee, bantuan dalam, eee, hal apa pun, gitu. Tapi ketika aku meminta tolong sedikit aja, itu aku ditolak mentah-mentah dan, rasanya itu sungguh kecewa. Makanya, aku tuh kayak butuh saran banget dari kamu, ya. Gimana ya, cara ngatasi rasa kekecewaan aku yang sangat dalam ini? Gitu.
Sendiri. Oke. Oke. Oh. Oke. Baik. Yang pertama-tama aku turut prihatin ya Kak atas, keadaan yang sedang kamu alami, dan aku paham bagaimana rasanya ditolak oleh keluarga sendiri seperti itu.
Iya.
Jadi, mudah-mudahan, setelah aku kasih solusi, mungkin, Kakak bisa mendapatkan pencerahan dan bisa, mendapatkan jalan keluar yang terbaik dan hubungan dengan saudara Kakak juga, tetap baik ya, mudah-mudahan seperti itu. Nah, aku pengen tahu dulu nih Kak, pengalaman dengan saudara Kakak ini, hanya terjadi sekali itu saja atau sudah beberapa kali? De penolakan itu?
Oh, ya, oke. Ya. Ya, sebetulnya dulu waktu aku kuliah juga aku sempet, eee, ditolak juga, gitu, sama orang yang sama, gitu. Jadi dulu tuh mereka punya kendaraan nganggur gitu, git dan aku tuh kebetulan, kayak, eee, selama ini tuh, eee, naik angkutan umum gitu, ke, kampus gitu. Dan pada akhirnya tuh, kayak pengen minjem gitu ya, untuk sebentar aja, karena kebetulan aku lagi masa-masa skripsi gitu, di mana, banyak, eee, apa ya, kegiatan aku tuh kayak, meneliti beberapa perusahaan gitu. Jadi aku kayak butuh akomodasi transportasi. Cuman ketika aku meminjam tuh kayak, "Enggak boleh, ini enggak eee, ini ada yang mau pake," gitu, "ini nanti takutnya jadi, eee, apa, ketika kami mau pake enggak ada, dan kami cukup bingung nanti, e e sulit juga gitu ya," kata dia tuh. Dia enggak ada motor cadangan, kata dia gitu. Cuman, aku tuh ngerasa aku make ini cuman sebentar aja gitu, kayak cuman untuk, mungkin sekitar 1 minggu gitu ya, dan mereka tuh cukup punya banyak kendaraan gitu, baik dari mobil dan motor gitu, yang jumlahnya itu bukan cuman 1 gitu, lebih dari 3 bahkan. Tapi entah kenapa kok rasanya, eee, apa, meminjam 1 aja kok enggak boleh gitu ya. Padahal, dari satu sisi itu aku anggota keluarganya loh, apa, adik kandungnya gitu. Dan juga ada ibuku juga di sana. Tapi kayak, eee, pada akhirnya tuh nggak memberi, apa ya, eee, solusi yang benar-benar pas gitu untuk kita berdua gitu, malah kayak akhirnya memperkeruh aja gitu. Hingga, eee, aku ngerasa kayak kecewa juga saat itu. Tapi, aku kayak enggak ambil pusing aja gitu loh. Karena, ya mungkin mereka betul alasannya ya karena butuh motor cadangan gitu. Cuman kalau yang sekarang ini aku cukup bingung gitu, dengan masalah yang, aku cuman menginap sebentar tapi kok dilarang gitu dan ditolak mentah-mentah.
Oh. Oh begit Oke, paham. Oh, oke. Baik. Baik. Tadi Kakak mengatakan adik kandung ya, saudaranya itu. Nah, kalau adik kandung berarti kan, ada sejarah panjang.
E sorry, eee, saudara kandung tuh maksudnya kakak kandung aku yang sekarang ini, situasinya.
Oh, kakak kandung. Oh, oke. Ya berarti ada sejarah panjang ya, dari kecil sampai dewasa kan pasti selalu bersama begitu. Kalau boleh tahu, dari kecil apakah, hmm, terjadi seperti itu juga? Kakak kandungnya Kakak, itu misalnya memiliki suatu bareng tapi tidak pernah, berbagi dengan Kakak atau, sebenarnya tid e tidak ada masalah, seperti itu. Baru ada masalahnya pas, eee, sudah dewasa seperti sekarang, atau gimana Kak?
Ya ya. Oke. Ya. Ya sebetulnya sih ya, eee, mungkin karakter ya. Jadi, dulu juga misalkan tuh ketika orang tua lagi ada rejeki lebih gitu ya, eee, kayak beli, eee, makanan tuh misalkan, ayam goreng banyak gitu. Nah, dia tuh kadang diem-diem tuh sembunyiin ke sekitar 4 ayam, gitu ya, disembunyiin di tempat rahasia dia gitu. Sedangkan kayak kita tuh makan yang ad tersisa gitu. Jadi memang, mungkin ada karakter, eee, entah itu pelit atau gimana, aku enggak tau ya gimana jelasinnya, tapi, dari dulu tuh udah ada gitu, eee, apa ya, eee, apa, eee, sifat seperti itu yang dia punya.
Iya. Oh. Oke. Oke. Iya. Jadi, sekarang aku sudah paham, ini, eee, akar permasalahannya, ya Kak, ya. Seperti itu. Jadi, kalau untuk saran yang bisa saya kasih, sebenarnya, ini harus Kakak Kakak sudah pernah omong, omongkan belum dengan kakak kandungnya? Sejujur-jujurnya.
Ya. Ya. Udah, jadi ada masanya ketika, eee, itu sudah berlalu ya, dan aku ngerasa, kayak kemarin-kemarin tuh, benar, situasinya udah tenang, aku juga udah, nggak terlalu emosi dan nggak terlalu memikirkan juga, gitu. Aku tuh sempet nanya juga, dan jawaban dia tuh, ya tetap sama, gitu. Kayak, "Aku tuh, eee, nggak mau meminjamkan, bukan berarti aku pelit," kata dia, "cuman kayak, emang itu udah diatur sedemikian rupa di keluargaku," gitu, "jadi harus ada ya cadangannya, cadangannya, cadangannya," git cuman, kan aku tanya, gitu, kalau, eee, ruangan ini kan, benar-benar kosong, gitu, bahkan dipakainya untuk gudang, gitu. Dan gudangnya tuh, eee, bukan gudang yang utama, gitu. Kayak, misalkan, di situ tuh ada mainan anak gitu, a mainan anak dia, dan juga kayak baju-baju mak bayi anaknya, gitu, yang udah nggak kepake. Jadi aku tuh kayak numpang di r ruangan itu. Tapi ya, pada akhirnya, ya mau gimana lagi ya, kalau pada dasarnya dia udah menolak, dan kayak, eee, nggak mau ngasih, ya, ya sudah, gitu. Aku kayak, terima aja pada akhirnya, gitu. Cuman, eee, dari kejadian itu, muncul rasa kecewa yang cukup berat, ya. Kayak aku tuh, ma eee, bahkan kayak malas untuk berkomunikasi lagi, gitu. Bahkan untuk bertemunya tuh, aku malas banget.
Oke. Ah. Oke. Jadi, seperti ini Kak, sebenarnya, hubungan antara kakak dan adik itu memang
Ya.
bagaimana ya? Dinamikanya sangat, ya sangat, sangat curam. Bisa dikatakan, kadang curam, kadang, e landai kayak gitu. Jadi, ya, menurutku, kalau misalnya itu sebuah karakter, bisa jadi memang sudah karakternya dia. Kita sebagai keluarga memang ha sudah harus bisa memakluminya, begitu. Dan karena kita sudah harus bisa memakluminya, maka apa pun keputusan yang sudah dia buat walaupun itu mengecewakan, kita s sudah harus menganggap bahwa, oh ya sudah, keputusan itu karena dia yang buat, kita tidak perlu merasa sakit hati, seperti itu. Tapi kalau misalnya dalam, cerita Kakak, Kakak memang merasa sakit hati, Kakak lebih baik haru harus, cari, orang, orang lain atau keluarga lain misalnya paman atau bibi Kakak, yang bisa menjembatani antara, Kakak dengan kakak kandung Kakak, seperti itu.
Ya ya ya. Oh, iya iya iya, paham. Ya. Oke. Ya ya ya ya. Iya. Iya, ya ya. Ya. Oke.
Setidaknya, orang yang mengetahui secara pasti karakter dari kakak kandung Kakak, begitu. Mungkin, karena paman dan bibi kan otomatis lebih tua, jadi bisa mungkin bisa menasehati. Kalau memang dari orang tua Kakak tidak bisa berbuat apa-apa, jadi lebih baik ambil orang, orang luar, tapi yang masih dalam lingkup keluarga seperti itu sih Kak. Kalau saran seperti itu bagaimana? Sudah pernah dicoba?
Oke oke ya. Ya ya. Ebe hmm? Iya iya. Ya. Oke, oke. Iya, aku belum pernah mencoba sih, karena mungkin situasinya juga baru terjadi kemarin-kemarin ya, dan, kayaknya betul yang yang kamu bilang gitu, kalau, kayaknya butuh pihak ketiga untuk kayak, menyelesaikan masalah ini secara, eee, apa ya, tuntas gitu ya, supaya, aku tuh, mungkin, e bisa meringankan rasa kecewa dan juga, penolakan yang kemarin aku alami gitu. Dan aku juga, eee, berharapnya gitu ya dari situasi yang kamu sarankan tadi mungkin, setidaknya bisa mengobati dan juga kayak membuat aku menjadi lebih bangkit lagi, seperti itu ya.
Oke. Betul. Jadi, diharapkan Kakak, sudah tidak perlu melalui sakit hati lagi dengan kakak kandung Kakak, begitu. Iya.
Iya, betul, betul betul paham bet iya sih aku setuju banget sih sama saran kamu ya ya apalagi kayak pihak paman dan bibi itu kayak, mungkin tanda kutip "orang tua" gitu, orang tua juga gitu yang kami yang aku punya dan juga saudaraku punya. Wah, terima kasih ya, mung e atas saran-sarannya, aku juga bersyukur setelah cerita sama kamu, eee, se senang ngobrol sama kamu.
Oke. Iya. Iya, sama-sama. Iya. Semoga sem saran tadi bisa bermanfaat ya Kak ya, sampai jumpa.
Iya.